はい。なんかはい。
ちっちゃいはい、あの、銭湯みたいな感じの、はい、でも源泉引いてるようなところに、ひたすらいちにちじゅう駆け巡って入りまくるっていう、小学生が。<chuckles>
ああ、そういう感じの、はい。 ああ、いいですね。 はい。あ、いちあ、そうなんですか。ええ、小学生が、すごいですね。ええ、じゃあ、あれですか、露天風呂とかもあったんですか？
ありましたね。でも露天風呂はなんかほんと旅館についてるっていう感じの、ところだけで、もうほんとに、あの、ほ小屋みたいな、感じなんですよ。あの、まる巡る系のお湯は。
ああ。 あ、なるほど、はい。はい。 あ、小屋、ああ、なるほど、じゃあ へえ、あれですか、じ-地元の方がうん、あ、すいません、来られるような感じですか？
いや、ほんとふらっとうん。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
うん、ええええ。 ああ。 はい。 はい。ああ、ええ、そうなんですね。すごい、いい体験ですね。なかなかなかできないですね。
ん、それがなんかその印象深かったのが、あの、なんせ、ん頭2泊3日キャンプなんで、お風呂入ってないんですよね。
はい。 うん、そうですよね。 あ、なるほど、確かに。そうですよね、お風呂入れないですよね、確かに。
<laughs> そう、でもドロドロの状態で、温泉村ににはくみっかだったので、余計そうギャップがすごく思い出に残ってて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
はい。<laughs> そうなんですか。 そうですよね。全然お風呂ないところから、お風呂いっぱいあるところみたいな感じですかね。<laughs> すごいですね。へえ、すご。
そうそうそうそう。あ、そうです、そうです。 もう、おかげですごい温泉好きに育ってしまいましたね。
あ、そうですか、じゃ結構温泉行かれるんですか、今も。
あ、そうですね、もう暇があったりとか、ちょっと疲れたりとかすると、すぐ箱根とか伊豆とかぴゅっと行っちゃいますね。
はい。 はい。 ああ、あ、いいですね。ああ、それは凄い。なるほど。へえ、やっぱお温泉だとあれですか、こう全国んめぐまるなんて言うんですか、巡ったりとかされるんですか？それともうん。
あ、そう、結構行きましたね、有馬も行きましたし
あ、そうですか。 ええええええ。はあ、そうなんね。
あの、うん、うん、道後温泉も
うーん。 温泉も、はあ、なんか
うん、別府で いまだなんですけどね。
あ、別府まだなんですか。ああ、ちょっと遠いですもんね、別府ね。<laughs> ですよね。あ、別府いいですよ。<laughs> そうなんですね。ええ、でも、いいですね。なんかお勧めというか、その、ご自身で、き凄い良かったっていうの温泉とかってありますか？
別府まだなんですよ、そう、ちょっと気合が、<laughs> なかなかぽっと行ってない。 ああ、もうその野沢温泉村は、ちょっと人生で何回か行きたいなと思いますしたね、その、行った時。<hiccups> はい。そ大人になってから1回戻ったんいあの、再訪したんですけど、はい。
はい。 ああ、そうですか。あ、なるほど。じゃあれです あ、行かれたんですか？あ、はい。どうでした、印象、子供の時のと。